Ja, ja, so in die Richtung. Also das ist grad f finde ich grad 'n spann spannenden Gedanken zu verfolgen, ob da wirklich was dran ist, weil es hat schon was von
Mhm. Mhm. Aber du hast mir gerade gesagt, du hast das in den Teenagerjahren auch schon begonnen mit diesem Essverhalten. Und, ähm, das heißt dann, dass quasi du parallel sowohl Raucher warst als auch dieses Essensmuster in der Nacht hattest. Ist das richtig?
Ne, ich war ich hab ich hab erst in meinen 20ern angefangen zu rauchen. Als Teenager hab ich ne, war ich ganz ganz brav. Also, schein scheinbar. Scheinbar. <laughs>
Ah, okay. <giggles> Ja. <giggles> Okay, das heißt aber, hm, zu der Zeit, äh, in deinen 20ern hattest du dieses Essverhalten ja auch schon und du hast noch geraucht. Und, hast du da so eine Korrelation feststellen können? Also, wenn du abends im Bett gelegen hast, als du noch geraucht hast und dann gemerkt hast: „Hm, jetzt möcht ich noch etwas snacken, ich muss in die Küche", hast du dann auch gleichzeitig das Bedürfnis gehabt zu rauchen?
Ja. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, als ich Raucher war, dann war wahrscheinlich das Rauchen die die erste Zuflucht.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und das Essen hätte ist halt auch schon wieder 'ne Weile her. Ai aber ich ich bin mir relativ sicher, dass ich dass der Impuls wäre einfach gegangen. Ich wäre rausgegangen auf 'n Balkon und hätte 'ne Zigarette geraucht oder 5 oder so.
Mhm. Ja, natürlich. Ja. Ah, verstehe. Ja, weil viele Menschen berichten, dass sie quasi so gewisse Strategien haben zum Umgang mit Stress oder auch vielleicht mit intensiven Gefühlen. Und Rauchen zählt auf jeden Fall, ähm, dazu. Und, äh, für manche Menschen kann es ja auch Essen sein, dass man sich vielleicht unbewusst mit Essen entspannen möchte oder mit Essen einen Trost holen möchte. Aber das ist halt wirklich ein sehr weites Feld und dafür müsste man viel genauer noch mal auf die emotionale Situation von dir schauen, i in der du dann bist, wenn du diese Essensgelüste hast. Also, zum Beispiel, was an dem Tag über passiert ist in deinem Leben. Aber, fällt dir da irgendwie so eine Gemeinsamkeit auf von den Tagen, an denen du diese Essensgelüste in der Nacht hast?
Mhm. Mhm.